Il était petit, il devait avoir, heu, allez on va dire 3 ans quelque chose comme ça, troi trois 4 ans. Voilà c'est ça, pas plus, oui. Exactement donc moi je comprends et moi, heu moi f quand mes amis elles ont des enfants qui sont comme ça, moi je dis rien, j'aide, heu, je prends si je peux. Mais je veux dire, heu, je comprends qu'à l'âge là, ils soient comme ça et du coup on est à la caisse et heu, elle avait acheté des trucs et moi je me suis acheter des trucs
D'accord, ouais c'est un âge un peu, heu mmh un peu compliqué. <laughs> Ouais. Mmh.
et l'enfant il arrêtait pas et je pense qu'elle a eu un point de non retour, elle a elle l'a posé dans la poussette. Elle a et elle a violemment récupéré sa sa carte et la et dans la main de la caissière et elle est partie d'un coup
Ouais.
et du coup, à la caisse, tout le monde me regarde! Parce que j'étais avec elle et moi je leur dis un peu en rigolant: «Ça va aller, ça va aller» et donc je finis de payer et je sors et quand je sors, je me rends compte qu'elle est dans le parking et qu'elle crie sur son enfant en fait. Elle crie et de de la porte je l'entends, donc moi je cours vers la voiture
Mmh mh. Mmh. Ah mince! Ah ouais. Mmh mh.
et je vois qu'elle est dans un état qui n'est pas bon, d'un point de vue émotionnel. Donc elle l'a assis et tout et au moment où il faut rentrer pour, heu, qu'elle ramène, je lui dis: «Bah non je rentre pas dans la voiture, je veux pas mettre en danger, je rentre pas. Si tu es pas en état où il faut conduire, je rentre pas». Donc elle est partie, elle est rentrée.
Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, elle avait eu une montée de stress, heu, très intense en fait suite à cette, heu, situation.